Olá! Eu gostaria, assim, de alguma ajuda, umas dicas sobre como melhorar meus hábitos de sono.
Ai, ok, então vamos lá. Eh, me conta um pouquinho, assim, como é que é essa sua rotina, né. Eh, que horas você acorda, que horas você dorme? Eh, me conta um pouquinho, assim da dessa sua rotina.
Sim, então, eu tenho dois dois pontos, um é: quando eu tenho que trabalhar, dar aula, eu tô na universidade e eu tenho mais, assim, um tra um horário específico, eu consigo me organizar bem pra dormir cedo. Mas não são todos os dias que eu tenho que dar aula, né, eu não tô todos os dias, assim, com uma, ah, obrigatoriedade de chegar um horário específico na universidade. E isso me atrapalha muito, porque aí eu fico enrolando e eu adoro a noite, eu sou uma pessoa muito mais noturna que diurna, então eu fico olhando coisas, fico lendo, fazendo qualquer besteira pra não ir dormir no horário certo, e eu acabo, eh, acordando muito tarde e eu me sinto mal, sabe.
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Não, eu te entendo. Realmente, assim, eu imagino que que deve ser até, assim, uma cobrança, né, que você faz: "Poxa, eh, eu tenho que render, né, eu tenho que ter uma melhor produtividade", né, e sempre dá aquela culpa, né, de acordar mais tarde, e aí fica, né, quem é que que dorme até tão tarde assim, né, se existem tantas responsabilidades. Às vezes a gente vem com uns pensamentos, assim, né, muito comuns. Eh, mas a acho que o grande lance aí seria você como você já é já tem hábitos noturnos, né, que é o momento que você, de repente, vai relaxar, talvez você não não tenha tido esse momento durante o dia, né, por conta do trabalho. Então é um um momento seu, né, de relaxamento, que eu acho super válido, né. Você diz que que lê, né, que lê livro, isso é algo bacana pra você fazer, porque ge eh, geralmente ele vai te preparando pra dormir, né, porque te dá aquele soninho, né, você não tá ativando ali, eh, a sua o seu a sua mente, né, com os estímulos. Eh, eu não sei se você usa celular ou se você leva o computador para a cama, pra ficar lá, eh...
Sim. Exato. Isso. Eu le eu sou dessas que leva o computador para a cama. Às vezes eu fico também trabalhando na cama, assim, quando tá frio, então, né. Eh, como eu, assim, eu leio muito também no computador, porque tem muito artigo, né, muita coisa que eu já tenho que trabalhar que já tá é tudo já digital, então eu não tenho como fugir muito dessa luz azul. E eu tenho um outro fator que eu não comentei no começo, que também me atrapalha muito, o meu namorado trabalha à noite
Aham. Uhum. Hã.
e ele chega em casa, tipo, 04:00, 03:00. E, muitas vezes, quando eu tento dormir cedo, eu acordo no meio da noite pensando assim: "Será que ele já chegou?", sabe, fico meio que buscando ele.
Ah. Uhum, entendi. Fica preocupada também, né, se chegou, se aconteceu alguma coisa, e sentindo falta da presença também, né.
Pois é, porque também tem aquela coisa, né, eh, muita coisa chata acontece na noite, né. E também, você se adapta dormindo com aquela pessoa ali ao seu lado, então fica uma coisa, ali, faltando, meu algo, assim, sabe, fica aquele buraquinho ali.
Uhum. É, mas assim, eu te entendo, né, é é mais confortável, né, quando você tem aí, seu seu parceiro, né, do seu lado, te te traz segurança, né, mas assim, o fato é, você precisa regularizar esse sono, né. Você disse, você tá por mais que você goste, né, mais da noite, eh, você precisa realmente, eh, equilibrar isso, né, nem dormir tão tarde, para não acordar tão tarde assim, porque você pode aproveitar também algumas atividades, né, essas que você faz, distribuir também pela manhã, por exemplo, né, e aí você regularizar. É, agora assim, como é que t está o seu quarto, né, preparado? Você disse que acaba levando o computador, né, isso re eh eh, continua ali te trazendo um estímulo e fazendo com que você não durma, né. Então mas como é que é o preparo do seu quarto? A luz, é aquela luz amarela, que é mais tranquila, né, eh, a temperatura do seu quarto?
Isso. Sim. Agora eu realmente tenho, assim, uma ao um quarto bem confortável, porque meu quarto não tem uma luz, assim, eh, direta, na verdade só tenho realmente as luminárias, que são amarelas e é super confortável também, porque eu posso, assim, acender e desligar, até, do lado da minha cama, né.
Uhum. Ah, legal.
Isso é muito bom, e também assim, é um quarto amplo, eh, realmente agora no inverno fica mais frio, mas aí eu levo o aquecedor para dentro do quarto às vezes, para aquecer um pouquinho. Eh, e também desço u assim, eu tenho eu tenho uma porta em vez de uma janela, mas aí eu desço, eh, um protetor que tem, né, para ficar mais escurinho, porque eu também preciso, eu sou uma pessoa que necessito dormir no escuro, eu não consigo dormir na claridade.
Uhum. Não, e é o melhor né, esse é o mais indicado, é é realmente mandar a mensagem, né, para o seu cérebro que a hora de dormir precisa dormir, né, então à noite o escuro, ele é já é a sinalização mesmo, né, para o para o pra a mente, né, chegou hora de dormir, a luz baixou, está tudo escurinho. Então isso já é muito bom, né, eu acho que você já consegue levar o estímulo certo, né. E de manhã, por exemplo, eh, você pode fazer o contrário, você de repente, eh, acender a luz mais cedo, né, ou de alguma forma seu namorado talvez acorde mais cedo e possa abrir a ja a a, essa essa proteção, né, da porta pra de alguma forma entrar ali uma luminosidade, né. E aí você o tua mente começa a perceber, teu cérebro começa a receber o estímulo de que tá na hora de despertar, tá na hora de acordar, né. Porque quando você começar a acordar um pouco mais cedo, aí você vai conseguir normalizar essa tua noite de sono, sabe. Você aí você vai conseguir, é é dormir um pouco mais cedo, né, e aí conseguir equilibrar esse seu sono. Então acho que de repente trabalhar com a iluminação também do dia pode te ajudar. Eu não sei se você tem o hábito de acender as luzes. Eu acho que isso é um dica legal. Não sei se você já fez.
Exato. Eu tenho, eh, eu tenho esse hábito, mas o que acontece? Meu namorado sempre acorda depois de mim porque, né, realmente ele chega muito cansado, ele trabalha à noite, então eu sempre s sou a primeira a levantar. E eu tenho um há assim eu tenho uma um hábito super ruim que eu já até conversei isso com a minha terapeuta, já tentei resolver essa situação, porque eu até acordo, mas eu fico na cama, eu tenho muita dificuldade em sair da cama, sabe? Começar o dia assim eu tenho a eu não sou uma pessoa mal-humorada, eh, eu não tenho nenhuma tristeza, mas assim eu fico enrolando na cama. Eu gosto de dormir, eu gosto, sabe, da da cama assim então eu fico ali, e eu tenho que realmente me pre me eu me pressiono a sair, aí eu vou direto para tomar uma ducha, tomar um banho porque se eu não faço isso eu não acordo.
Ah, não é verdade. Uhum. Aham. Uhum. Para despertar, né. Você precisa realmente desses recursos pra você, eh, despertar. Uma outra coisa que eu não sei se você gosta de fazer, você faz atividade? Atividade física.
Sim. Não, eu estou muito ruim de atividade física. Eu preciso voltar a fazer, eu acho que você também não tem me ajudado, sabe?
É porque aí você também acaba, eh, trabalhando seu corpo, né, e o movimento ele traz, eh, tanto a energia que você precisa, né, para o início do dia por exemplo você já pode começar o dia, toma o seu banho, depois vai ali e faz, eh, alguns minutinhos de eu não sei se você gosta de, eh, pular corda. Vai aos pouquinhos, né. Você pode fazer alguma atividade, tem alguns aplicativos, né, de, eh, até de dança, não sei se você gosta de dançar, então você fazer bio-dança ali né. Você vai fazendo os movimentos e começa acordar o seu corpo, né. Não só acordar sua mente, é colocar o seu corpo também pra despertar, né, então acho que você trazer alguma atividade que você, eh, se identifique, eh, lo logo depois do seu banho, às vezes até antes do seu café.
Sim. Sim, é.
Sabe, para dar aquele aquele boot, assim, de da manhã. E aí depois você vai, senta, toma o seu café, você vai ver que você já vai para com uma energia diferente, né, você já vai levar realmente um um até um astral mesmo diferente para o seu dia, né, para o seu dia de trabalho, enfim, e isso vai fazer muito bem, porque você vai acordar bem disposta, né, você vai, eh, ficar bem disposta durante o dia. E no final do dia, é é começar a fazer aquela higiene do sono, sabe, você, eh, evitar, por exemplo, a cafeína, né, tipo, lá para umas antes das 19:00 você já não toma, né, o ideal é até antes disso, você não tomar cafeína, não sei se você toma muito café, mas assim, você evitar tomar depois das 19:00, pelo menos. É
Eu preciso fazer isso, porque eu <chuckles> tomo muito café, eu sou uma desesperada do café e eu tenho essa essa coisa também talvez da minha rotina de trabalho, né, de universidade, todo mundo toma café, <chuckles> então eu acho que eu também acabei me viciando mesmo, sabe.
Olha aí. Uhum. Eh, de repente você substituir, ali, por um chazinho natural, sabe, comprar mesmo, eh, as folhas, eu não digo nem aquelas de mercado, mas você comprar aquelas folhinhas, né, e você tomar um ch um um chá, eu acho que isso pode começar também a tirar um pouco dessa quantidade de café que você ingere.
Isso. Com certeza, eu preciso realmente mudar um pouco.
Porque não é é, porque também não é muito bom para saúde, né, você tomar tanto café assim, né, ele pode te te te estimular demais, e talvez seja por isso também que você, eh, tenha dificuldade, né, de de dormir cedo. É mais um uma coisa, né, que que acaba somando a esse hábito também de você levar o computador para cama. Então tudo isso aí junto, acaba que atrapalha realmente uma rotina aí, mais de mais higiene, né, vamos dizer assim, mais tranquila para dormir.
Sim. Não, realmente, eu acho que eu preciso fazer isso mesmo, eu acho que eu preciso fazer uma higiene do sono. Dar uma olhada também o que eu faço na tarde, porque como à tarde é o meu horário de pico, né, funcional, eu acabo esquecendo que eu tenho que dormir <chuckles> dentro de 5, 4 horas, sabe, é como se eu estivesse ali no, né, no auge do meu, né, da minha função do dia.
Uhum. Uhum. E a sua produtividade, né.
Exato. E eu preciso realmente tentar fazer isso também que você comentou, de mudar a minha rotina da manhã para ver se eu consigo ter um pouco mais de energia pela manhã, porque pela manhã eu sou nada, assim, para realmente produzir, eu produzo depois das 11:00 para cima, sabe.
Uhum. É, e uma coisa legal também, por exemplo, é você trazer um sentido, assim, para o seu dia, né, para para não ficar aquela aquela rotina: "Ai, mais um dia, mais um dia de trabalho, né, que eu estou levantando para para trabalhar". Às vezes essa rotina também pode ser muito eh, eu costumo dizer, né, aborrecida, né. Fica meio intedi tediosa, assim. Então acho que você iniciar o dia e fazer uma visualização também, depois de fazer essa essa atividadezinha, 10 minutos, né, ou uma meditação, uma meditação guiada, sabe, eu acho que tem umas umas meditações super legais com frequências específicas, eh, que tem umas que é para ativar o amor, a paz, outro a própria energia, a força, a energia, então de repente você buscar uma meditação guiada dessa, que traz mais que ativa mais energia, eu acho que pode também te ajudar
Sim. Sim.
eh, além dessa atividade física, né, e
Não, realmente. Eu nunca tinha pensado nisso, eu adoro meditação, mas eu nunca pensei em usar uma, assim, realmente para ativar essa minha força de, né, de viver, né, pela manhã e tal, dé é realmente uma excelente dica.
É, e e aí você pode somar c a meditação, também a respiração, né, porque aí você vai oxigenando, né, a sua mente, seu cérebro, você traz mais oxigenação, ele também acaba sendo você vai sentindo que o seu corpo, eh, vai estar mais conectado com você, né, vai conectar com o presente, né, com com com aquela aquela informação interna, né, de que: "Eu estou aqui, estou presente, eh, é o momento agora que eu vou viver. Eu vou iniciar um dia, né, um dia produtivo", né, e eu acho que você pode visualizar e mentalizar o seu dia, sabe, separar ali uns minutinhos também para você declarar sobre o seu dia: "Ah, meu dia vai ser produtivo, eh, eu tenho muita energia, né, eu estou preparada, né, para os desafios que vão vir", sabe, você começar também a trabalhar a sua mente, assim, trazer essa positividade, sabe, fazer essas declarações, acho que pode dar super certo.
Sim. Poxa, eu vou fazer isso com certeza, muito muito obrigada pelas suas dicas, me ajudou muito a realmente refazer essa minha manhã e essa minha <chuckles> higiene do sono que eu preciso. Muito obrigada.
Nada, até a próxima. Tchau, tchau.
Até a próxima, tchau, tchau.